Certo, ma poi ci sono anche quelli che, mhmm, adesso non Cannavacciuolo, me ne veniva in mente un altro ma non mi viene il nome, e <clears throat> una volta ho letto una recensione, cioè non mangi niente, ma una signora diceva:"È un'esperienza comunque, ehm, sensoriale, perché provi"
E Mh. Eh guarda s sul commento "non mangi niente" mi sono ricreduto, però non posso dirlo con certezza perché sono stato solo in 1 ristorante stellato, io sono uscito abbastanza sazio e soddisfatto quindi, mh
No, li stellati così penso che valga la pena comunque. Eh sì, c'investe una fortuna assolutamente.
Sì, sì, sì, già cioè comunque due 2 stelle non è 1, 2 stelle vuol dire che c'è doppio impegno, eh, eh. Va bene, ciao alla prossima.
Ma 2 stelle è tanto, assolutamente. Va bene. Io ti ringrazio mo